والله بُصّ هو أنا يعني حاولت شوية في إن أنا ممكن مثلًا كنت في أيام في نُص الأسبوع كده، باتفق مع ناس من صحابي إن إحنا مثلًا إيه، على يعني الوقت اللي هُم الولاد فيهم في المدرسة، طَب ما تيجوا ن بقى ننزل ن نقعد كده آآ نشرب قهوة في أي café أو أي مكان كده بيكون فيه جناين. آه، آه يعني حاولنا إن إحنا نعمل كده، الصراحة مش هاكدب عليك هو بجد غيَّر لي مودي أوي، بس طبعًا بسبب إنه أكيد مش هنتقابل كلّ يوم، كلّ واحدة عندها التزاماتها وكلّ واحدة عندها مشاغلها للأسف شايلين البيت يعني مش حاجة سهلة خالص، ففين وفين يعني كلّ فترة كده لمّا ممكن ننزل آآ، يعني نخطف لنا ساعتين، 3 كده، آآ نقعد نريّح دماغنا فيهم شوية، بعيدًا عن الدوشة بتاعة اليوم والRoutine ال ال اللي هو لا ينتهي ده، فممكن ننزل آه إن إحنا نشرب قهوة، لكن في الأيام العادية بقى، ما باعرفش إن أنا أفصل ل لنفْسي وقت، يعني، وما فكّرتش هو أنا ممكن أعمل ده إزاي، آآ ممكن عارف زي ما باقول لك من كتر ال الRoutine بقيت حاسّة بملل، إن أنا حتّى أتحرّك، أعمل حاجة، آمم عايزة أقعد كده وخلاص، فم فاللي هو
آه، نتجمّع يعني، آه. آه، طبعًا. آه، تحفة. امم. آه، آه، فعلًا امم. آآ، يعني فعلًا آآ حتّى في يوم الأجازة هو اللي بيكون اليوم الوحيد اللي ممكن يكون فيه نوع من التغيير شوية، بس بس ومع ذلك كمان آآ يعني بقية الأيام بيكون الموضوع فعلًا روتيني آآ بحت، بيكوني بيكون طبعًا ما فيهوش أي آآ، نوع من التغيير لل للعادات أو نوع من ال من الحاجة اللي اللي ممكن تكون بتشحنِك تاني، لأ هي حاجات كلّها ممكن تكون بت طَب يعني بتسبب شوية من ال من القلق أو بتسبب شوية من التوتر و والإرهاق الشديد يعني، بس هل أنتِ جرّبتِ مثلًا آآ، مثلًا آآ، إن أنتِ ت يعني تدّي لنفْسِك آآ زي آآ جائزة كبيرة مثلًا لمّا تيجي تخلّصي ال الحاجة دي اللي أنتِ بتعمليها كRoutine؟ والّا ماجرّبتيش قبل كده أساليب زي كده، إن أنتِ مثلًا آآ تقولي مثلًا تتفقي مع نفْسِك لو لو أنا مثلًا خلّصت ال ال آمم، آآ، المثلًا آآ الغسيل بتاع الأولاد أو إن أنا أخلّص آآ كلّ الحاجات المتوسخة بحيث إن أنا أغسلها في الغسالة، ممكن مثلًا أقعد على آآ ال آآ التليفزيون لمدة مثلًا ربع ساعة، حاجة زي دي ممكن تبقى آه.
امم. بالضبط. اهم. بالضبط، اهم. اهم. اهم. آه، اللي هو أنا أكنّي باشجع نفْسي يعني.